Ừm, khá là đúng với bản thân mình đấy, bởi vì khi mà mình đã thèm thuồng một cái gì đấy nhá, là mình giống như một bà nghén ấy, là phải ăn ngay lập tức luôn. Ờ, thế thì bây giờ mình sẽ học cái cách là mình kiểm soát lại thay vì là mình ăn luôn thì mình sẽ chờ tầm 10 đến 15 phút, đúng không? Nhỡ đâu khi mà sau khoảng 10 đến 15 phút nữa thì thực sự là lúc đấy mình mình qua cái cơn thèm rồi là mình cũng cảm thấy nó cũng không ngon như mà mình nghĩ nữa, thì mình cũng sẽ lại không ăn nó nữa, đúng không? Mình sẽ thử cái cách này ha.
Ờ, rồi. Đúng rồi đấy. <laughs> Đúng rồi. Đó. Ô kê. Ừm, rồi có một cách nữa cho bạn này, là bây giờ bạn cũng nên là dùng những cái lựa chọn thay thế mà nó ít gây nghiện hơn đi, bởi vì là, ờ, não của bạn bây giờ nó đang cần vị ngọt, đúng không? Nhưng mà không nhất thiết nhá, phải là những cái vị ngọt đến từ những, kiểu như là, có cái đường tinh luyện ấy, cho nên nhá, bạn nên chọn ví dụ như là trái cây nó cũng ngọt mà, đúng không? Đó, nhưng mà cái ngọt này nó là ngọt lành, đó, chứ không phải là cái ngọt có hại như những cái đồ trà sữa này kia bạn, à, ăn, bạn uống, đúng không? Hoặc là bây giờ bạn có thể, à, tích sẵn những cái đồ kiểu như là trái cây nói rồi nhé, tiếp đến là ví dụ sữa chua không đường này hoặc là những cái, a, hạt ngũ cốc yến mạch hoặc là sô cô la đen, à, sô cô la đen vẫn ngọt nhé, nhưng mà cái lượng đường của nó ít lắm. Đó, bạn để ít nhất là bạn chuẩn bể chuẩn bị những cái đồ đó đấy, để khi mà bạn có cái cơn thèm đồ ngọt thì bạn ăn thay thế những cái món mà mình vừa nói, để thay cho những cái món ngọt mà nó không có cái lợi ích như mà vừa rồi bạn, à, nêu ra đấy. Đó, để vừa thỏa được cái cảm giác ngọt mà vừa ăn được những cái, gọi là, ngọt lành ấy, đúng không? Nó lành mạnh, nó tốt cho cơ thể hơn thì bạn thấy thế nào nào?
À, thay thế hả? Đúng vậy đó. À, đúng ha. Ừm, trái cây cũng có đường. Rồi, mình hiểu rồi. Ừm, mình chỉ sợ đắng thôi. À, đúng ha. Ừm, đúng, đúng. Ừm, đúng thật là bạn nói là mình cũng đang bị nghiện đường, mà chủ yếu đường mình nạp vào toàn là đường tinh luyện từ, kiểu, bim bim, rồi bánh ngọt, rồi là trà sữa ấy, đâm ra là cũng dễ, kia gây nghiện thật. Thế là mình cũng sẽ cố gắng là, à, thay vì cái tủ đồ ăn của mình toàn những cái đồ kh ăn không lành mạnh như thế mình sẽ chuyển sang, như kiểu, hoa quả hay là sữa chua. Thay thế dần thôi chứ còn nếu mà bảo mình bỏ ngay thì chắc cũng khó nên mình sẽ cố gắng á điều chỉnh lại và kiểm soát cái cơn thèm như cái ừm, như 3 cái cách mà bạn chia sẻ và để áp dụng và cũng điều chỉnh linh hoạt theo, kiểu, cơ thể của mình ấy, chứ cũng không gượng ép quá ha. Chia sẻ với bạn xong là cũng yên tâm phần nào và cũng có động lực để, gọi là, à, ừm, bớt ăn và về dáng trước Tết đó. Trời ơi, mình cảm ơn bạn rất là nhiều, đã cho mình rất là nhiều những cái giải pháp hay ho đấy mà mình không biết luôn ấy. Cảm ơn bạn rất là nhiều ha.
Đấy. Đúng rồi. Thay thế dần, đúng rồi. Ừm. Ừm! Rồi. Ô kê. Hay đấy. <laughs> Mình hiểu. Ô kê. Rồi. Không có chi nha, mình cũng chúc bạn thành công. Bye bye.
Ừm, chào bạn.